Tabii, gece sokak yemeği, kokoreç. Şey de öyle, çorbacılar da öyle mesela veya tavuk pilav, işte nohut pilav, onlar da gece yemeği. Ya gündüz böyle öğle yemeğinde gidip de tavuk pilav hayatta aklıma gelmez. Bir tane amca bulayım da, zaten bulamam da. Geceleri çıkıyorlar onlar ortaya, mağaralarından, öyle düşün. Geceleri ortaya çıkıyor. Gündüz yoklar. Hepsi saklanıyor, eee, ama gece her yerdeler.
Hımm, anladım. I hı. <chuckles> <chuckles> Peki, şu an çok fazla yeme şansın oluyor mu midye? Yani kaç kere yiyorsun, 1 yılda ya da her ay yiyor musun?
Eee Şöyle, İstanbul'da değilim. Eee, yani İzmir'de yedim birkaç kere. Eee, eşimle beraber İzmir'de denedik ama İstanbul'dakiler kadar lezzetli olmuyor. Eee, genelde artık sokak lezzeti gibi değil de, hani, bir balık restoranına gidersek, böyle meze niyetine 2-3 tane yiyoruz ama böyle bir tezgâh başında yemeyeli çok zaman oldu, bayağı oldu. Eee, ya evet, galiba ritüel biraz İstanbul'la bağlantılıymış diye düşünebiliriz ya. Çünkü tabii güve güvenemediğim için tazeliğine. Şimdi İstanbul'dayken çevremde de çok kişi tüketiyordu. Eee, e, tabii o arkadaş çevrem İstanbul'da kaldı. İşte iş çevresinde insanlar tüketmiyor falan derken ne yazık ki, böyle öneren de olmayınca ben cesaret edemiyorum. Tabii ki var bu arada her yerde. Tatil yerlerinde de var.
Hı hı. A! Hı hı. Ha. Ritüelin biraz değişmiş gibi geldi bana, artık eskisi gibi değil galiba. Hımm. Yaşadığın şehirle bağlantılı diyorsun. Hı hı. Peki senin başlattığın biri oldu mu? Midye yemeyen ama senin sayende başlayan biri oldu mu? Öyle mi? <chuckles>
Tabii. Annem. <chuckles> Direkt annem. <chuckles> Hiç yemez. Bu arada ay o kadar sakatat yemez, kokoreç bu kokoreçe de başlattım, onu zorla, birazcık. Şu an çok seviyor. Böyle acılı kokoreç, hemen yer. Gece çıksak direkt kokoreç yiyelim der. Eee, hiç sevmezdi. İşte o kalamar, karides, midye, böyle ay sakın, ben hiç yiyemem falan böyle bu moddaydı. Şimdi nasıl yiyor görmen lazım. <chuckles> Bayağı seviyor.
<chuckles> Ay! Hı hı. <chuckles> B çok iyi, çok iyi gerçekten ya. Senden bir arkadaşın sana an eee, öğretmiş sen annene, böyle güzel bir anı olarak da kalmış bu yemek sende. Yani çok
Evet. Kesinlikle, sıcak olarak aktarılan bir, eee, hem anı hem paylaşım aslında. Zaten paylaşım yemeği o da, hani, böy ortaya gelir. Kimsenin tabağına porsiyon porsiyon verilmez. Şeyde de öyle, balık restoranlarında da öyle veya, eee, ufak böyle, salaş bir deniz kenarında. Mesela sahilde ya da denize girerken de yerim bu arada. O zaman da çok severim. Gezer ya midyeci amcalar, böyle elinde tezgâhıyla, eee, midye diye bağırır, taze midye falan. Hemen çağırırsın, tezgâhta böyle, açar önünde. Ya o da böyle paylaşım aslında tamamen. Onu da çok severim. Deniz kenarında da çok keyifli oluyor. E, hep beraber başına üşüşülüp keyifle, mutlulukla yenen bir yemek benim için sokak lezzetleri içerisinde favorim. <chuckles>
<chuckles> Hımm, evet. I hı. Hı hı. Evet, Doğru. <chuckles> Anladım.